अच्छा। नहीं बिल्कुल देखिए अ, मैं वहाँ पे गया था घूमने के लिए तो एक अ, लॉज में रुका था मैं होटल में रुका। और उसी के नीचे मैं ऐसे ही घूम-टहल रहा था तो खाने-पीने की दुकानें ढूँढ रहा था कि कहाँ पे क्या खाया जा सकता है कुछ। तो 1 चाय की दुकान थी तो चाय की दुकान पे मैं बैठ गया। अब क्योंकि चाय की दुकान देखिए हमारे देश में कहीं भी आप चले जाइए अ, चर्चा का एक तरीके से गढ़ होता है। वहाँ पे 4-5 लोग आपको ज़रूर मिल जाएँगे बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए चाहे पॉलिटिकल मुद्दे पे या किसी अन्य मुद्दे पे। तो चर्चा होती है वहाँ पे, तो मैं वही चाय की दुकान पे चला गया और बैठा थोड़ी देर। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे उनसे मेरी बातचीत होने लगी ऐसी ही, इधर-उधर की बातें फिर पूछा उन्होंने कि भई कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? क्या घूमने आ रखे हो, क्या देखा है? तो मैं ऐसे ही कि भई मेरे लिए तो अनजान जगह थी। मुझको जान के बड़ा अच्छा लगा कि ये लोकल व्यक्ति हैं, तो हो सकता है अ, मेरी कहीं हेल्प कर दें, मुझको कोई डेस्टिनेशन बता दें, कोई जगह बता दें, कोई बढ़िया खाने के बारे में रिकमेंडेशन दे दें जिससे मेरा सफ़र का आनंद और बढ़ जाता। तो मैं उनसे यही सारी चीज़ें पूछने लगा कि भई मुझको बताइए कि मैं आपके शहर में और कहाँ-कहाँ पे जा सकता हूँ और कौन-कौन से प्लेस हैं। तो बड़ा रोमांचित होके उन्होंने बड़ा मुझको एक्साइटेड होके बहुत सारी जगहों के बारे में बताया। कि भई आप यहाँ चले जाइए, इधर घूमने जा सकते हैं। खाने के मुझको 1-2 जगह ठिकाने उन्होंने बताया कि आप जाइए आपको ट्रेडिशनल फूड बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, तो ये सारी बातचीत हुई थी उनसे। हालाँकि बाद में फिर लाइफ एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई भी बातें काफ़ी हुई उनसे, तो बड़ी कह सकते है बाद में इंटेलेक्चुअल बातें भी बहुत हुई थी उनसे। जी।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। पूर्णतः सही कह रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, जी। हाँ, हाँ। अरे वाह-वाह! बहुत अच्छे। हाँ, अति उत्तम। अच्छा-अच्छा। अरे वाह-वाह। अच्छा जी! ओह! अरे वाह-वाह! ये तो वैसे आपने बहुत अति उत्तम, बहुत दिलचस्प बातें बताईं और उम, वैसे जो है मतलब एक बार को ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है आप दोनों के मतलब विचार देखिये बहुत हद तक बहुत ज़्यादा मिले और है ना? मतलब आप दोनों ही बहुत हद तक कह सकते है कि आप दोनों एक-दूसरे को अच्छे से याद करते हैं। तो क्या कभी अभी आप ऐसा करते हैं कि जैसे है ना कभी यात्रा कर रहे हो जैसे खास कर कह लीजिए कि रेल के माध्यम से आप यात्रा कर रहे हो, है ना? जैसे रेल का सफ़र लम्बा होता है। तो ऐसे में आपके साथ कभी हुआ हो कि ना आपने किसी अजनबी से बातचीत शुरू करने की कोशिश करी हो या है ना किसी अजनबी ने देखिए आपके साथ करने की कोशिश करी हो। तो द आप 1 बार उसका अनुभव साझा ज़रा कृपया करें।
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ।

बिल्कुल। देखिए अब ट्रेन यात्रा तो देखिए अपने आप में ही ख़ास होती है और क्योंकि इतने ढेर सारे लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है इंटरेक्शन हो ही जाता है आपका किसी ना किसी से। और ऐसे में ही 1 लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। और हालाँकि वो पढ़ाई कर रहा था तो मैं थोड़ा-सा इंटरेस्टेड था कि अ, आखिर किस चीज़ के संबंधित किताब वो पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा।
तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग की किताब थी वो। तो हालाँकि ख़ैर शुरुआत उसी ने की मुझसे बात कहने की। पूछा कि अच्छा हम लोग आमने-सामने की बर्थ पे बैठे हुए थे ट्रेन में। a, ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रेन में करने को कुछ होता नहीं है तो आप अ, समय व्यतीत करने के लिए आप ढूँढ़ रहे होते हैं कि किस चीज़ से हो जाए आपका। तो मुझे लगता है पढ़ते-पढ़ते वो भी ऊब गया था। तो उसी ने पहले पूछा मुझसे हेलो, हाय पहले हुआ ग्रीट हुआ। फिर पूछे कि "अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? क्या करते हैं भैया?" अब चूँकि वो उम्र मैं मुझसे छोटा था 2-3 साल तक तो भैया कह के संबोधित कर रहा था। और यही देखिए एक अच्छाई है कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की कि हम उसे उम्र में कोई बड़ा मिलता है तो बड़ा उसका सम्मान करते हैं। मैं भी करता हूँ और उस लड़के ने भी किया। तो मैं भी इंटरेस्टेड हो गया बातचीत करने के लिए। फिर हमारी बातचीत का सिलसिला चलता रहा। काफ़ी देर तक हमने बात की तो पता चला कि वो लड़का बी.टेक का स्टूडेंट था और अपने कॉलेज जा रहा था वो अपने होमटाउन से।
ओह! अच्छा जी। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओह! अच्छा जी। बहुत अच्छे। अरे
तो ऐसी ही बातचीत-बातचीत में फिर अ, बताया उसने कि भाई मैं सीएस पढ़ता हूँ, आईटी में हूँ। अब चूँकि उस दौरान मैं भी आईटी में ही नौकरी कर रहा था तो कहीं न कहीं हमारा इंटरेस्ट अ, देखिए एक अ, फ़ील्ड में तो था ही। तो बहुत सारी बातें थी हमारे पास करने को तो काफ़ी देर तक हमारी बातचीत होती रही। और फिर हमारा नंबर भी आदान-प्रदान हुआ। बाद में गाइडेंस के लिए उसने बोला कि भैया कभी कोई ज़रूरत होगी तो हम आपको फ़ोन करेंगे, पूछ लिया करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लाइफ एक्सपीरियंस तो उससे ज़्यादा ही था मेरे पास क्योंकि उससे मैं बड़ा था उम्र मे। जी।
अच्छा जी। ओह! हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! बाबा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे! वाह वाह! ये तो चलिए बहुत अ, मज़ेदार बात बताई आपने। और आपको पता है मतलब एक बार ऐसे कुछ किस्सा मेरे साथ भी हुआ था। मैं पता है मैं एक बार अपनी दादी मैं अपने अ, दादी जी और अपनी बहन के साथ ना मैं एक होटल गया हुआ था मतलब है ना म मैं अप जैसे उसके बाहर अपने कह लें राज्य के बाहर गए थे। तब कहेंगे मैं एक बार ऐसे ही वहाँ पे होटल का एक पूल था मैं उसमे नहा रहा था और आप कहेंगे पता है एक महिला आयी उनकी जो है मतलब मेरी दादी से मुलाकात शुरू हुई और आप कहेंगे मतलब इत्तेफ़ाक की बात इतनी ज़्यादा बढ़ गयी कि उन्होंने अ अ, उन्होंने बताया कि उनका भी एक पुत्र है। तो मैंने उनसे पूछा कि "आप कह रहे हो उनका पुत्र आपका पुत्र मेरी उम्र के बराबर का है तो आपके पुत्र की जन्म तारीख़ कब की है?" तो उन्होंने बोली "21 सितम्बर" तो आप कहेंगे पता है मेरा जो जन्मदिन आता है मेरा जन्मदिन आता है 22 सितम्बर।
अच्छा। अरे वाह! अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ। ठीक है। हाँ।

हाँ। नहीं, नहीं देखिए झाँसे मैं तो मैं नहीं फँसा हूँ। एक बार बड़ा कोशिश की थी एक व्यक्ति ने। अ, मिला तो मुझसे वो व्यक्ति और अ, अपनी परेशानी पहले ही मिलते पहले हेलो-हाय हुआ फिर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं रास्ते से जा रहा था मुझको रोक के वो बात करने लगा। और चूँकि अच्छे कपड़े पहन रखे थे तो मुझे लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है बात कर लेते हैं इससे। तो वो फिर बात करते-करते फिर बताने लगे कि भईया मैं अ, मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है और मेरे पास एक फ़ोन पड़ा हुआ है, इस फ़ोन को आप ले लीजिए। अ, मैं अभी नया बस खरीद के ला रहा हूँ और एकदम सील पैक मोबाइल था, कोई नया स्मार्टफ़ोन था सैमसंग का और कह रहा था मार्केट में इसकी वैल्यू जो है ₹70000 है। मैं आपको ये ₹10000 में दे दूँगा क्योंकि मुझको पैसों की ज़रूरत है। फिर क ज़ाहिर सी बात है देखिए कोई भी लालच में आ जाता है क्योंकि नया फ़ोन एकदम आपके सामने दिख रहा है, डब्बा बंद एकदम सील पैक। फिर मैंने बोला कि अच्छा खोल के दिखाओ, तो उसने खोल के भी दिखाया फ़ोन। तो कहीं न कहीं इस स्कैम के बारे में मैं सुन चुका था पहले कि दिखाते कुछ और है और देते कुछ और हैं ये पैक करके डब्बे में। हाँ, ये क मेरे दोस्त के साथ एक बार हो चुका था उसको ईंट का टुकड़ा उसमें डाल के दे दिया था और दिखाया जबकि उसको फ़ोन था। और ₹7000 मेरे दोस्त के अ, चले गए थे, नुकसान हो गया था। तो वो बात मुझको अचानक से याद आई तो मैं समझ गया, मैं कहा यार ये कहीं न कहीं ये फ्रॉड कर रहा है और स्कैमर ही है ये। तो हालाँकि उससे फ़ोन मैंने देखा, फिर मैंने बोला कि नहीं, नहीं रखो कोई बात नहीं। अब आप सोचिए कि 70000 का फ़ोन वो अंत में करते-करते 2000 पे आ गया, कह रहा भईया आप 2000 दे दीजिए पंद्रह सौ दे दीजिए। मैं बिल्कुल अब मेरा विश्वास अ, बदल गया कि भई मेरा विश्वास मुझको हो गया कि भई अब है तो ये फ्रॉड ही। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई जब 1000 -₹1500 के लिए जब आ गया, शुरुआत 10000, 20000 से करके, तो मैं समझ गया तो फिर उससे दूरी बना ली और मैं उससे दूर जाने लगा। तो फिर वो मेरा पी पीछा करने लगा मेरा कि नहीं, नहीं अब तो आपको लेना पड़ेगा, मैंने कहा क्यों लेना पड़ेगा भाई? तो मैंने भी थोड़ा-सा उसको आँखें दिखाई तो तब जाके फिर वो वहाँ से वापस भगा वो। जी।
उम, हाँ, हाँ। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। ओह! अच्छा! अच्छा जी। अरे रे! बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या, क्या? अच्छा जी। अरे रे! अच्छा जी। अरे रे रे! बिल्कुल। अरे रे! अरे बिल्कुल, बिल्कुल अरे! हाँ, हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा अरे! जी वैसे मैं आपको बताऊँ कि ना आपने अगर थोड़ा-सा मूलभाव और किया होता तो हो सकता है देखिए बात 500 में भी टल लक सकती थी।
<laughs> बिल्कुल। बिल्कुल लग सकती थी लेकिन बदले में कुछ मिलता नहीं ना वहाँ 500 देता, क्या पता वो मुझको खाली डब्बा थमा के चला जाता। अ अ, क्योंकि हाथ की कारीगरी उठती है उनकी ऐसी। तो इसी चक्कर में मैंने कहा दूरी बनाना ज़्यादा सही है ऐसे व्यक्ति
अरे! हाँ ये तो है। जी, जी अरे बिल्कुल ल और हाँ जी। जी तो वैसे देखिए आपने बिल्कुल सही करा और मतलब है ना ये भी आप नहीं कह सकते, हो सकता है अगर एक बार को आपको उसमें फ़ोन भी मिल जाता है ना बिल्कुल सही हालत में तो हो सकता है कि अगर वो फ़ोन चोरी का होता तो है ना आपके ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगता। आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते किसी-किसी अ, है ना सरकारी जगह के।
हाँ, हो सकता। बिल्कुल।